جدًا بقى. فساعتها ماما بقى حبيبتي هي اللي كانت بتحاول تربّيهم، بس آه، وقتها آآ، أختي كانت لسّه خلاص بقى بتحضّر لجوازها فما كانتش فايق لهم أوي، فساعتها ماما هي اللي كانت ال آه.
طَب امم. شايلة الليلة، <laughs> شايل الليلة. آه. انتِ بقى. طَب ه ف حسّيتِ بقى في القطة كده لمّا جابت أولا يعني آآ، أولادها الصغيّرين دُول، حسّيتِ إن هي مثلًا ممكن تبقى شرسة معاكم لمّا بتمد إيديكم عليهم أو تقرّبوا منهم أو كده؟
إمم. أوه! آه. يا لهوي! ده أنتِ فكّرتيني بحاجة، فمرة كانت لسّه مخلّفاهم وياحبايبي وهُم وهم صغنانين عينيهم مش بتبقى مفتوحة كويس، يعني بيبقوا مغمّضينها كده ومش عارفين أصلًا. ف فهُم حبايبي كانوا عايزين يروحوا وياكلوا ومش شايفينها، هم مش عارفين يروحوا لها، يعني عَمّالين يهوّشوا كده، فأنا استغبيت.
بجد؟ إمم. آه. بيفتّحوا آه. لسّه baby م آه، صغيرين.
آه، استغبيت ومسكت واحد وباقرّبه منها، راحت ب ظَغرة لي ظَغرة أنا عمري ما شُفتها بتظغر كده، بصوت معيّن كده آه، صوت زو اب كإنّها بتزوم كده كده. إمم.
عملتِ إيه؟ أوبّا! ياه! كإنّها بتزوم فعلًا، كإنّها اتحوّلت لحاجة شرسة كده ،عايزة تهاجمِك. آه، هي بتفهِّمِك بطريقتها الخاصة إن هي متضايقة من تصرفاتك آه، مالكيش دعوة.
حرفيًا، حرفيًا بجد. إن أنتِ مالكيش دعوة، آه، ما تحُطّيش إيدِك عليهم معلش إيدك لتوحشِك وابعديه عنّي. <chuckles> فساعتها اتعلّمنا إن إحنا ما نيجيش جنبهم لغاية ما هم خلاص عرفوا ياكلوا كويس لوحدهم وبدؤوا بقى يتحرّكوا ويتشاقوا وكده، بس طبعًا بقى بعد ما كبروا شوية كان تقريبًا 40 يوم أو حاجة، ماما قرّرت بقى إن هم تطلّعهم تَبَنّي، و وقد كان فعلًا طلّعناهم تَبَنّي صوّرناهم وفي ناس جيت جات أخدتهم يعني كذا حد، مش عارفة واحدة صاحبتي وواحدة صاحبة أختي وما أعرفش إيه والكلام ده كلّه.
بالضبط. <chuckles> ياه خبر! حلو أوي. تفت آه. إيه اللي حصل؟ آه. أيوه. وهي ما اتاثّرتش القطة الكبيرة؟
ال إيه؟